ね、どうにかおね、車中泊になっても、なんかこう安心感は <laughs> あったりとか。うん。
うん。 ま、なりますけどね。あ、治安の問題もありますからね、海外の場合はほんとに。
そう。そうなんですよ。ね、やっぱそこの部分はあの日本か海外かってのは大きいですね。
ええ。 そうですね、うん、間違いなく。
うん、はい。です。
ホテルに個別に予約確認とかするよするようなこうぷく、ところまでは行ってないですね？
<laughs> そこはしてないです、さくざんさすがにね。<laughs>
<laughs> さすがに。<laughs> 間に入ってるかで信じますね、少しは。<laughs>
うんうん、そこはダブルチェックだけしてもらって、もう信じますね。
ええ。ああ。
うーん。そうですね。うん。
次次もしあったらどうします？
ああ、ま、おんなじ旅行会社か、ま、違う旅行会社にかによって、多分、対応は多分、大きく分かれてくると思うんですけど
はい。 ええ。 同じ会社だったらどうします？
<laughs> 同じ会社だったら、多分もう全額返せぐらいの勢いで怒ると思います。ほほんとにもう、クレーマー上等だみたいな。<chuckles>
ええ。 言うようなっちゃいますよね、当然ね。お前はお前は私に恨みでもあるのかと、なりますよね。<laughs>
そうそうそう、何をしたみたいな。<laughs> 私が何かしたかみたいな。<laughs>
うんうん。 <laughs> て、なりますね、確かにねって。
なります。もうほんっとにあの、クレーマーになると思います。
うん。 うん。 うん。別な会社だったらまだ少しは余裕ありますよね。1回経験してればね。
うん。 そうですね、またかっていうのと同時に、あの、<chuckles> うね、またかとは思います、もちろん。だけども、ま、対応としてはあの、まあ、初犯だから、とりあえずじゃあ <chuckles> そうそう、前回とおんなじ対応してやるかみたいな。<laughs> ま、言うは言いますね、でも。
え、またか。<laughs> なりたくないけど。<laughs> はあ、はい。 はい。 初犯です、初犯ですね。<laughs> はいはい。 ええ、言うは言いますよね。クレームはね、ちゃんとしっかり主張はしないと何されるか分かりませんからね。
うん。ね、「うん、この時間どうすんですか？」

ああ、それがですね、その前に発覚して。というのも、えっと、ま、そのええ、ツアーというか、すセットが飛行機と、えっと、空港からホテルの送迎と
ええ。 はい。 ツアーツアーツアー。はいはい。 はい。 あ、はい。
あと、ま、ほあの、滞在中のホテルの予約の、す3つのセットだったんですね。
あ、はい。
で、あの現地に着いた時に、だからその、私たちのお迎えの人がいるはずだったんですよ。
はい。
で、あの、いないんですよ、着いても。<laughs>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
うきな臭いにおいしますよね「不穏な空気漂ってるぞ」って思って。で、ま、ツアー会社に連絡して。
はい。
そしたら、そのなんか連絡先は現地のツアーガイドにの連絡先しかなかったんですね。
あ、はい。
で、あの、現地の、困ったことはここにっていう連絡先に電話したら、ま、幸い、その、日本人だったんですね。
あ、はい。 ああ、ラッキーですね。
ラッキーです。で、その人から、まさかの、あの「ホテルも予約されてませんでした」と聞かされたんですよ、そこで。
<chuckles> ええ。<chuckles> はい。 おお。<laughs>
<laughs>「嘘だろ」<chuckles>
それは、はなえ、いち一番最初にいわゆるネットか何かでもって、ツアーが売ってますよね？
はい。 はい。 はい。
それを購入されてるわけですよね？

ただその人は、自分たちは来たメールにはちゃんと返しているから、メールが来てないってなんかそこの、なんかどっちが悪い問題を、こっちになんか話してくるんですよ。<laughs> それはそっちでやってってみなんか思うような内容。そう、それは私たちには、ね。
はい。 はい。<laughs> あ、はい。 <laughs> ええ。 <laughs> そう、そうなりますよね、当然ね。 うん、それは私の問題じゃありませんよってなりますよ、そりゃ。
そう、全く関係ないし、ええ、じゃもうそれはどうでもいいんですけど、じゃあ、どうしてくれるんですか？ってなるわけじゃないですか。うん、それで、まあ空港でね、あっつい中ずっと待たされているわけですよ、こちらは。
はい。 あ、はい。 あ、はいはい、なりますね、はい。 はい、はい。
で、あの、まあ、すぐにあのホテルを確認したところ、ええ、5泊6日で予約してたんですね。
はい。 あはい。
だ、5泊分ほんとはそのリゾートホテルに泊まるはずだったんですけど
はい。
5泊分空きがないと。
ん、なるほど、はい。
そう、で、3泊だけは、最初の3泊は取れました。もう後の2泊分はもう予約がいっぱいで取れませんでした。
はい。 はい。
で、その代わり、まあ、グレードを上げた近隣のホテルをにはく分予約するので、それでいかがでしょうと言ってきたんですね。
はい。 はい。 はい。 はい。 なるほど、はい。
はい、でも、まあ、いかがでしょうも何も来ちゃったものは、もう
<laughs> どうしようもないですよね。どうしようもないですよね。うん。<laughs>
ね、仕方ないですよねってそう、なるじゃないですか、そう。<chuckles> だからまあ、じゃあ、それしかないですよね。でも、あの、いかがですかに対しては仕方ないですね、とだけ返して
うんうん。 ええ。え。んまあ、しょうがないですよね、ほんとにね、こればっかりは。<chuckles> 実はグレード上がってもホテル移動するの面倒くさいですけどね。
<laughs> そう。